Então, eh, não eu tenho a cidadania.
Tem a cidadania, ótimo, melhor pra você.
Tenho. Eh, não e e, assim, e, na verdade, eu fui pra essa cidade, porque uma amiga da minha mãe mora lá, e aí eu falei aí e e ela me chamou, assim, falou: "Cara, é uma forma mais, né, econômica de você vir, eu vou te ajudar até você conseguir se mudar pra essa cidade" exato, e que eu quero. Então, assim, eu vinha achando que fosse s ser fácil eu conseguir me mudar, só que, que que acontece, pelo menos na Itália funciona muito assim, eh, eu não conseguia alugar uma casa m eh, na cidade que eu queria, na cidade grande que, graças a Deus, hoje eu consegui, mas, assim, eh, eu não conseguia, porque sempre me pediam um contrato de trabalho pra poder entrar na casa, só que como que eu vou ter um contrato de trabalho se eu não moro na cidade, se eu tô querendo me mudar pra lá pra conseguir um trabalho? Então, é
Uhum. Uhum. E é bom ter alguém por perto. Hum. <chuckles> Exatamente. Já ouviu falar no cachorro correndo atrás do rabo? Que te pedem o contrato de trabalho, mas pra você trabalhar você tem que ser residente, mas pra você ser residente você tem que trabalhar, entendeu? O
Só que eu não moro na cidade. Exatamente. Então, assim, eu tive muita, muita dificuldade, e eu não imaginava que fosse ser assim, por isso que se estendeu tanto tempo e o meu dinheiro foi indo, e eu tô com uma ansie
É. E geralmente você tem que dar alguma garantia a mais, exatamente, porque quando quan eu eu não sei se você já passou por isso, mas tem pessoas que que dizem que quando passam pelo tema de buscar o aluguel e tudo mais, pelo simples fato de ser estrangeiro, tem ind independente da da cidadania, tem que deixar como uma garantia o e é é é é meio estranho isso, né, mas tem que deixar como uma garantia a mais, então, já vai um dinheiro a mais que você tem que pagar.
Sim, o caução, sim, eu tive que pagar também. Então, assim, eu tô literalmente sem dinheiro, graças a Deus, eu tenho esse esse trabalho freelancer que eu faço que me ajuda um pouco e, assim, a questão é eu sei que, assim, a minha vida, eh, eu vou ter que ter o meu dinheiro, me controlar com o meu dinheiro e viver com o meu dinheiro, porque meus pais não me bancam mais. Mas a minha maior ques eh, e aí é isso que eu preciso reaprender, sabe, tipo assim, eh, porque a a minha qualida não qualidade de vida, assim, porque, aqui você consegue fazer b bastante coisa até com pouco, né, mas, assim
Olha Uhum. Sim. A cultu É, a cultura muda muito, a cultura muda muito. O que acontece, eh, <clicks tongue> o brasileiro ele tá acostumado, por exemplo, a vamos, vamos falar de comida?
Aham, vamos falar de comida.
O brasileiro tá acostumado a comer com guaraná. Guaraná, refrigerante, coisas assim.